بُصي، أنا ما بين كده وما بين كده، بس يعني أنا مش عارفة مثلًا إ إيه المفروض إن أنا أعملُه، آآ، يعني أصح في الموضوع ده، آآ إيه يعني مثلًا ساعات باشتري حاجات Online وباحِس إن هي مش ألطف حاجة بالنسبة لي، ومش ألطف حاجة لشكلي ولا لجسمي، ولا حتى الخامة اللي أنا جايباها مُناسبة للسِعر، بل بالعكس باحِس إن الخامة رديئة، عملت الموضوع ده كذا مَرّة، نفِع فيه مثلًا مَرّة من المَرّات. وفي نَفس الوقت برضه وأنا باروح أشتري من المحلات آآ، باشتري الحاجة آه، الخامة تمام باقدر إن أنا أجيبها، بس مثلًا أقول ده خامتها كويسة، فالسعر يبقى غالي، بابقاش عارفة هل الغلاء ده فيه مُناسب أصلًا، والّا ده والّا أي كلام بقى مثلًا، وأنا اللي مضحوك عليّا، ده بابقاش عارفة أقيّمُه، و وإن الشكل يكون لايق على على بشرتي و ولوني، و و و ولايق على شكل جسمي، والShape بتاعي، كُلّ ده برضه ما بابقاش متأكدة مِنّه، فباجي باشتري وبعد ما آجي بقى أحِسّ بقى بندم بقى، أبدأ بقى إن أنا <tsk> ياه! ما أنتِ لو ما كنتيش جبتيه، ده أنتِ كان قُدامك الحِتّة الفُلانية كنتِ جِبتيها، ده أنتِ كان قُدامك كذا كنتِ جبتيه ما جبتيهوش ليه، كده بقى ب بافضل إن أنا أفكر كتير جدًا، جدًا، وده حاجة فعلًا بتسبب لي إرهاق جامد يعني.
آه، فهمتِك. امم. آه. معاكِ حق طبعًا، طيب بُصي بالنسبة لم للأماكن الإلكترونية، أنتِ بتقولي إن أنتِ آآ، امّا بتشوفيها وكده، بتحسي إن الخامة اللي أنت جبتيها غير، هل أنتِ جربتِ كذا مكان، وكُلّهم كان بنَفس الإحساس، والّا في أماكن مثلًا بتحسي إن اللبس فيها مثلًا فخم وشيك، وأماكن بتحسي فيها إن ال الMake-up أحسن، وأماكن بتحسي فيها إن الإكسسوارات بتكون أ أرخص مثلًا وشكلها حلو؟ والّا والّا أنتِ مثلًا عندِك خبرة بس مع مكان واحد Online وبتشتري مِنُّه ومش عاجبِك، بالنسبة للي أنتِ آآ، ليكِ حدود مُحددة مثلًا، أو ليكِ يعني مقاييس مُحددة؟

لأ، بصراحة ما أنا بيبقى فارق لي جدًا السعر، بس مش جدًا اللي هو مثلًا لازم تكون أرخص حاجة، بس أنا يعني بابقى حاطة limit مُعين للشِرا، ما أقدرش أشتري زيادة عنه، آآ وبيبقى مثلًا اللي هو بقى المحلات الحاجات البراندات واللي هو لازم تكون brand وكده. لأ بصراحة، اللي هو عادي أهم حاجة تبقى الحاجة خاماتها كويسة، مناسباني، آآ يا شكلها حلو عليّا، أو أنا حاسّاها إنها حلوة، وعينيا مرتاحة لها، بعيدًا بقى إن أنا ما أبقاش عارفة إن أنا أنسّق ده، بس أنا بس بس أنا لأ، مش لازم إن هي تكون أغلى حاجة يعني موجودة. لأ، وكمان بالعكس أنا باحط limit يعني.
آه. آه. طيب بُصّي، هو في محلات بتكون ليها online، يعني في محلات بتكون أنتِ تقدري تروحيها بنفسِك، وهي موجودة يعني على أرض الواقع، وفي نفس الوقت ليها online هل جربتِ مثلًا إن أنتِ تتفرجي على الحاجات الonline ولو حاجة عجبتِك، تنمّري عليها، وبعدين تروحي تبحثي عليها في المحل نفسه، بحيث إن في حاجات بتبقى نازلة شكلها حلو وتعجبِك وستايلها حلو، وأنتِ شايفاها بقى على مانيكان فمُتخيلة نفسِك فيها، وبالتالي لما تيجي تروحي بقى على الonline آآ على الأرض الواقع، وتجربيها بنفسِك بقى، وتقيسيها بنفسِك، تبقي شايفة نفسِك فيها كويس، فجربتِ تعملي مرّة حاجة زي كده؟
امم. امم. لأ خالص، والله فكرة كويسة جدًا، فكرة إن أنا أشوف الحاجة وأتفرج عليها براحتي على النت، وبعد كده أروح المكان، أقيسها بقى، وأشوفها كمان، تمام، لأ والله فعلًا فكرة كويسة، ما فكرتش في كده. أنا باقول لِك أصلًا أنا محدودة في المعرِفة، يعني أنا مش عارفة غير محلين، 3 و والonline بقى عمومًا اللي ال اللي الsocial بتدّيه لي، أنا باسمع كده وخلاص، من غير ما باكون شايفة فعلًا الحقيقة. امم.
وفي فكر آه. وفي فكرة كمان بخصوص مُقارنة الأسعار، يعني أنتِ برضه بيكون في زي مجلة أو حاجة، إلكترونية يعني مش مُضطرة تنزلي، وتدوري في ال في الأسواق وكده. أنتِ مُمكن بقى قبل ما تنزلي تشوفي مثلًا إيه، كام حاجة كده بالنسبة لمُنتجَات الmakeup بقى، والحاجات التانية مش اللبس، لإن اللبس بيفرق طبعًا من مكان، لمكان و الموديلات بتاعته بتفرِق، بس بالنسبة مثلًا لمنتجَات الmakeup بتلاقي مثلًا المحل ف فُلاني ده، منزِّل تخفيض مثلًا 40% وده مِنزِّل تخفيض 50% على منتجَات بقى نفس المنتجَات أو منتجَات شَبهها، فتشوفي بقى، تقارني التخفيضات، أو تقارني العروض، وتحاولي تروحي تشتري مثلًا الmakeup، والaccessories بتاعتِك من المكان اللي هو فيه عروض أحسن، وعروض أكتر، في الوقت الحالي اللي أنتِ عايزة تشتري فيه. فجربتِ تعملي حاجة زي كده مثلًا؟
امم.

والله جميل أوي إن أنتِ تفكّري في مظهرِك، وتفكّري إن أنتِ تكوني شكلِك حلو، وبتعملي حاجات حلوة وبتجيبي حاجات جميلة، فالفكرة دي ده دليل إن أنتِ آآ، بنوتة أنيقة ولذيذة وبتحبي إن أنتِ يعني تكوني مميّزة و وتكوني كده مبسوطة كمان وأنتِ مستخدمة الحاجة كده وأنتِ فخورة إن أنتِ بتستخدميها، وشكلها حلو فيكِ، ومناسبة كمان ليكِ، ولشكلِك، ولسنِك، والكلام ده كلّه، بس كنت عايزة أعرف منِك بالضبط، هو إيه الحاجات بالضبط اللي أنتِ بتدوري عليها وعايزة تشتريها وعايزة آآ، تقيميها بشكل ذكي؟
بُصي يعني مثلًا زي اللبس والmake up والإكسسوارات، آمم، أكتر حاجة ب باحس إن أنا مش قادرة إن أنا فعلًا أجيبها بشكل كويّس، ولا إن هي مثلًا تكون مناسبة بالنسبة لي، ف فما بابقاش عارفة مثلًا يعني ال يعني أجيبها إزاي؟ والحاجة دي بتبقى لايقة عليَّ إزاي؟ يعني أنتِ عارفة مثلًا، أنا ساعات مثلًا باشتري حاجة آآ، ما بتبقاش مناسبة لشكلي ومش منا ومناسبة ل ل ل لوزني مناسبة ل لبشرتي، يعني الموضوع باحس إن هو مختلط عليَّ كده شويّة، خصوصًا في اللبس أكتر، أكتر من الmake up والإكسسوارات آآ، أنا آه مش ما بابقاش محتارة فيهم أكت يعني أوي، بس مش زي اللبس، يعني اللبس بيبقى كميته أكبر وباجيبه باستمرار فباحس إن أنا مش أشطر حاجة فيه، يعني مثلًا باجيب حاجات مش لايقة على بعضها ممكن تكون Trendy وكويّسة وشايفة مثلًا Blogger معيّنة لابساها وشايفة آآ حد كويّس لابسها، وعاجباني فعلًا عليه، بس هي عليَّ فعلًا ما باحسهاش وما باحسهاش الشكل اللي أنا بابقى مستنياه عليَّ، ف فما بابقاش عارفة بقى امم.
امم. أنا فاهماكِ ومستوعبة. آه، فاهماكِ ومستوعبة، يعني أنتِ يعني ب قصدك إيه بالضبط، لإن فكرة إن أنتِ تلاقي حاجة مناسبة ليكِ حتّى لو أنتِ عينِك شافتها على حد وعجبتِك، فده مش معناه إن هي تكون مناسبة ليكِ أنتِ كمان، وأنتِ فعلًا جربتِ حاجة زي كده، فيمكن ده برضه أحيانًا يعني بيضايقِك أو بيخليكِ حاسّة إن اخت اختيارك ما كانش مضبوط، وطبعًا أنت بتكوني اشتريتِ الحاجة خلاص، فممكن تكسلي بقى إنّك ترجعيها أو يعني ما تبقيش حابّة إن أنتِ تغيري أو كده. فأنا مقدرة كل الإحساس دوّة، وعلى فكرة ده بيحصل كتير مع بنات كتيرة، لإن برضه إنّك تكوني حابّة إنّك تكوني لابسة أحسن حاجة، ده بيكون اختيار صعب وما بيكونش سهل، وبيكون فيه تحدّي كبير ومحتاج بقى شويّة إيه، آآ، صبر، و وتأني وكمان شويّة بحث حلوين كده علشان خاطر آآ، تقدري توصلي للذوق ال الراقي اللي أنتِ عايزة توصلي له، وإنّك تحسّي إنّك مقتنعة جدًا باللي أنتِ لابساه وباللي أنتِ آآ، بتستخدميه آآ، بس هل أنتِ بتحبي أكتر إنّك تنزلي لل لتتسوقي بنفسِك والّا بتحبي بقى تتصفحي آآ، الصفحات الإلكترونية، و والأسواق الإلكترونية وخصوصًا مع اللبس مثلًا أو مع الmake up أو كده؟
امم.